كنت عايزة آخُد نصيحتِك في موضوع كده م مضايقني أوي ومش باعرف أتقدّم فيه خالص بسببه، إن أنا طول الوقت ب باحس بإحباط كده أول ما باتعلم أي مهارة جديدة، وأنا بصراحة عايزة أتعلّم يعني، في حاجتين أنا بابقى عايزة أتعلّمهم جدًا الفترة دي، بس كل ما باخُد فيهم شُوط كده واحس إن الدنيا بتصعب، آآ، أتخنق وأُروح سايبة الموضوع. وطبعًا لما باحب ارجع له تاني بارجع من أول وجديد، فالموضوع بيبقى صعب أوي. ف فمش عارفة أعمل إيه في موضوع الإحباط ده اللي بي بيدخل لي في نص ال الحاجة وأنا باتعلمها ويخلّيني أ أرجع خالص عن الموضوع، ف مش عارفة الصراحة أعمل إيه في الموضوع ده؟
مقدّرة طبعًا إحساسِك دَوّة، بس جميل جدًا إن أنتِ عايزة تتعلّمي مهارات جديدة وتطوّري من نفسِك، ده في حد ذاته إحساس جميل يعني محتاج إن أنتِ تتابعيه بس وإن أنتِ إيه، تدّي نفسِك دفعة كده حلوة. بس قولي لي بقى، هي إيه بالضبط المهارات اللي أنتِ عايزة تتعلميها؟
كنت باحاول أتعلّم اللغة الألماني، لإن أنا ولادي داخلين اللغة دي من أول أولى ابتدائي يعني، ف فكنت محتاجة إن أنا أتعلّمها آآ، أ يعني علشان أساعدهم شوية أو علشان الموضوع يبقى أسهل شوية إن أنا اتابعهم وكده. و وحاجة تانية أ أنا باحبها بقى جدًا وكنت مستمتعة الحقيقة جدًا بيها وأنا باتعلمها آآ، حاجة في البرمجة كده لغة الpython. أنا كنت مستمتعة جدًا ونَزّلت البرامج كلها والخطوات كانت لذيذة بالنسبة لي و وما كانش عندي مشكلة خالص، بس طبعًا الموضوع لما بيكتر وباحس بقى إن الخطوات كَترت أوي، وفي حاجات انساها، فأرجع أعيد الكود من أول وجديد فباتخنق، اللي هو لو في حاجة ممكن اخلصها في ساعة، ممكن أقعُد فيها 4 ساعات عشان اعدّل، فباحس بإرهاق شديد اللي هو ده ده كده وأنا باتعلّم أُمّال لو عملت project أو عملت أي حاجة أنا هاعمل إيه؟ ف فال2 بقوا بالنسبة لي صعبين جدًا في مرحلة كده معينة وما بقيتش قادرة بقى خالص الصراحة أكمل. وقطعت كذا مرّة، يعني أنا دي مش أول مرّة، قطعت مرة وقعدت شهرين، 3 اوقّف خالص وبعدين رَجعت تاني وبعدين برضو وصلت لنفس النقطة ووقّفت تاني، فمش مش عارفة آخُد العزيمة وكده إن أنا ما يهمنيش بقى وإن أنا أكمل وبتاع، مش عارفة آخُدها خالص يعني.
إمم. لأ، بجد ع يعني محاولاتِك دي، أنا باحييكِ عليها. يعني أنتِ أساسًا بتحاولي إن أنتِ تطوّري من نفسِك، مش واقفة عند نقطة معيّنة ولا عند الحاجات اللي اتعلّمتيها. وكمان إن أنتِ عايزة تبقي و تبقي تآزري ولادِك، وتبقي جنبهم، ومش مُجرّد إن هم يتعلّموا كده وأنتِ بس تتابعيهم، لأ، عايزة تتعلّمي معاهم كمان، دي حاجات جميلة جدًا تطلع من نفسيتِك ومن آآ أحاسيسِك وإن أنتِ تبقي عايزة تعمليها، ده يؤكد إن أنتِ عايزة تعلّمي ولادِك تعليم كويس كده، و وكمان ت تشاركيهم دي حتّة حلوة جدًا منِّك بصراحة أحييكِ عليها بجد يعني. وما تقلقيش إن أنتِ عايزة تتعلّمي حاجتين وصعبين عليكِ، بس مع الوقت بقى ومع التنظيم، هتقدري إن أنتِ تتعلّمي أي حاجة أنتِ عايزاها، بدل عندِك أنتِ الدَّفعة وعندِك المحاولة، مع المحاولة ما فيش يأس يعني. بس كُنت عايزة أسأل لِك، أنتِ من إمتى بقى بدأتِ خلّينا نتكلّم في واحدة، واحدة، من إمتى بدأتِ تتعلّمي آآ، آآ الب اللغة البرمجة python؟
إمم. من حوالي سنة كده، هو بُصّي، هو مش من سَنة بالضبط، هو من قبل كده أنا كل سنة كده بادخل فيها شوية، وبعدين أوقّف تاني. بس أخدت قرار من سَنة كده، إن أنا لأ مش هأُحبط وهاكمّل وكده. فأخدت يعني كانت السَنة ال اللي أنا قررت فيها كده دي، أخدت فيها شوط كبير عن كل المرّات اللي فاتت يعني. آآ، يعني حاولت مثلًا أستمر لمدة 3 شهور ورا بعض، ما كنتش باقف خالص، وبعدين وقّفت شهرين، وبعدين رجعت تاني، بس رجعت امم، أخدت وقت في إن أنا أراجع اللي أنا كنت already ذاكرته. فبرضه ضيّع وق
طب معلش أنا آسفه، بس خلّيني أعرف طبيعة المذاكرة اللي بتاخديها، هل أنتِ بتاخدي كورسات على اليوتيوب، والّا أنتِ بتذاكري في كتاب، والّا والّا بتذاكري في كورسات مع حد مُدرِّب، أو في شركة أو كده، يعني بتذاكري في أي مجال ب بأي طريقة يعني؟
لأ، مش لأ، مش في كورسات برّه، باشتغل في ب يعني باذاكر مع حد معيّن كده مشهور أوي في تعليم البرمجة في حاجات كتير، شاطر أوي، و وعامل platform معيّنة كده، آآ، يخلّيني أطبّق اللي أنا عملته، وهو مس يعني هو مسهّل أوي الدنيا على الناس، إن هم يتعلّموا.
ممتاز.
آآ، آه، ف فهو كان مريّحني في الطريقة في ال في كده، وفي نفس الوقت ب باتعلّم في أي وقت مش مش مُلزمة بوقت معيّن إن أنا أدرس فيه أو بتاع. فكانت حاجة مريّحاني كده، إن أنا ما فيش وقت إن أنا لازم أنزل له يعني.
كويس أوي. طب وبالنسبة لتعلُّم اللغة الألمانية، بدأتِ فيها من إمتى؟
لأ، دي ما كانتش من فترة كبيرة، من فترة من يعني ممكن 6 شهور كده. آآ، كنت عاملة لنفسي وقت معيّن كل يوم، على أساس إن أنا بقى ما أُحبَطش شبه ال <chuckles> شبه المرض البرمجة وبتاع وكنت باحاول آخُد نص ساعة بس في اليوم إن أنا اتعلّم كلمة جديدة، وبعدين احاول اتعلّم في الكلمة دي إن أنا أحطّها في جملة، حاجات بسيطة أو يومي العادي، آه.
حلو أوي، إنك بتقسّمي التعلّيم، عشان ما ت ما تقلقيش إن أنتِ مثلًا تن آآ، تُحبَطي أو كده فكويس إن أنتِ بتاخدي جزء، جزء.
حاولت اتعلّم من أخطائي آه، في موضوع البرمجة، وبعدين لمّا بقى يعني تخطّيت مرحلتي بقى إن أنا ب خلاص أنا كونت جُمل والدنيا تمام وكده، ابتديت ادخل بقى في الكلام أ كلمات صعبة جدًا، يعني أنا لا عارفة أنطقها والّا عارفة اكتبها مهما حاولت إن أنا أركّز، لإنك الألماني لغة صعبة جدًا و ونُطقها صعب، وال الكل الكلمة بتاعتها كبيرة أوي إنّها تتكتب وساعات في بيبقى فيه حح حروف كتير جدًا، جدًا silent مش بتتنطق. ف إمم، فلما د يعني دخلت بقى في الموضوع أ لقيت جامد شويّة، حسّيت لأ، لأ، مش هاكمل خلاص، ف أنا كفاية عليَّ اللي أنا اتعلمته وخلاص، بس طبعًا متضايقة يعني.
أ طبعًا، طبعًا. آه، فعلًا، فعلًا. خلّينا متفقين إن أنتِ أساسًا يعني شكلِك محاربة، وبتحبي إن أنتِ إيه، تتعلّمي الحاجة الصعبة وبتحبي إن أنتِ تَخوضي في حاجات صعبة في حياتِك، فأنتِ اخترتِ أساسًا حاجتين صعبين، ودي حاجة برضه أنا باقدّر جدًا إن أنتِ يعني عملتيها وإن أنتِ كان عندِك حماس إن أنتِ تعمليها، لإن مش أي حد ممكن أساسًا ي ي يع يع يخوض تجربة زي كده، لإني إني تتعلّمي لغة برمجة دي عايزة صبر وعايزة آآ، يعني حد يكون أب فعلًا هدفه قوي لدرجة إن هو يكمّل فيها أو لأ، وإنِّك تتعلّمي كمان اللغة الألمانية دي- زي ما أنتِ بتقولي- اللغة أساسًا من اللغات الصعبة جدًا إن هي تقيلة، واللي هي فيها حروف silence وإن فيها مميزات كده ب بتميّزها عن لغات تاني في إستيعابها وكده، فبرضو أنا باحييكِ في فكرة إن أنتِ اخترتِ حاجتين صعبين، آآ، محتاجين فعلًا محتاجين مجهود كبير. فلا تُحبَطي ولا تضايقي لإن هم فعلًا يعني لو أنتِ مش ماشية فيهم وصابرة عليهم يعني بيأدّوا فعلًا للإحباط، وفكرة إن أنتِ أُحبَطتِ شوية ده طبيعي جدًا، آآ، لإن الإحباط في حاجة صعبة، متوقع. بس بقى الإصرار إن أنتِ تكمِلي، هو ده اللي أنتِ محتاجة تشتغلي عليه، إن أنتِ بدأتِ اللي يتحط ف في دماغك إن أنتِ بدأتي واخدنتِ شُوط واديتيها وقتِك، فأنتِ محتاجة تكمِلي. فهل أنتِ مثلًا جرّبتِ إن أنتِ تقسّمي مثلًا آآ، موضوع تعلّيم اللغة ده على مراحِل بحيث إن أنتِ تُتقني جدًا، جدًا المرحلة الأولانية قبل ما تدخُلي في التانية، وما تنسيش الأولانية وترجعي لها تاني وتتقنيها هي والتانية، وبعدين تروحي على التالتة، وبعدين تتقنيهم 1، 2، 3، ما تسيبيش ال اللي أنتِ اتعلمتيه عشان ما تنسيهوش، جرّبتِ إن أنتِ ت تمشي كده بالخطوات دي؟
إمم. إمم. إمم. عندِك حق، حل إمم. لأ، بصراحة ما فكّرتش كده خالص، وكمان أنا حسّيت إن في مشكلة تانية إن أنا آآ، زي ما أنتِ قُلتِ إن الاتنين حاجتين صعبين أوي، ومدخّلاهم مع بعض في نفس الوقت في التعليم، فممكن يكون ده عامل لي برضو إرهاق كده، اللي هو لأ ده هنا صعب وبعدين أروح هنا ألاقي هنا صعب ف فممكن إن أنا مش فاصلة بينهم برضو في التعليم دي ممكن تكون عاملة مشكلة، ف آه عندِك حق فعلًا.
ممكن فعلًا. طيب هاقول لِك، يعني أنتِ أنا ما اعرفش طبعًا أنا هاسألِك الأول، هو أولويّتِك إيه بالضبط؟ هل إنِّك تتعلمي الألمانية عشان اولادِك بيتعلموها آآ، والّا إن أنتِ تتعلّمي لغة البرمجة عشان أنتِ بدأتِ فيها و وعايزة تكمّلي مش عايزة تُقَفي؟
آآ، لأ بصراحة يعني كأولويّة هتبقى اللغة. اللغة الألمانية مش البرمجة، البرمجة أنا كنت آخداها عشان أنا حابة الموضوع أكتر، وعشان كنت عايزة أخده برضو ككرير في شغل لأن أنا حابة الموضوع وشايفة إنه ممكن أشتغل وعادي أونلاين و وكده بس اللغة هيساعدني مع أولادي، وفي نفس الوقت ممكن اشتغل بيه برضو يعني، لإن شُغلانته بالضبط شغل
طيب. كويس، آه. معاكِ حق، بُصّي أنتِ كون إن أنتِ مشيتِ بالمهارتين ده على فكرة مش غلط، يعني ولا ضغط ولا حاجة، لإن مهارة منهم عشان تساعدي اولادِك ومهارة منهم عشان تساعدي نفسِك، فكون إن أنتِ تلغي واحدة منهم برضو يعني ممكن ما يكونش يعني م يعني م مش عايزة اقول لِك إن يعني تقدري تخلّيهم هُم ال2 بس أنتِ محتاجة بس تنظّمي وقتِك في تَعلُّمهم، وتطوّلي الفترة ما تقعديش تقولي أنا هاتعلم دي بسرعة مثلًا أو كده أنا سريعة أنا عايزة اخلّص، لأ، سيبيهم يعني أدّيهم وقت ما ما أنتِ ما عند هل أنتِ عندِك حدود وقت في التَعلّم ده؟
إمم. صحيح. إمم. ما استعجلش نفسي يعني. آآ، لأ ما عنديش، لأ، لأ. يعني عادي سايباها مفتوحة.
طيب، يعني ده ده كويس، أنتِ لو حاسّة إن أنتِ لسّه عايزة عندِك رغبة إنِّك تتعلّمي لغة البرمجة، ما تقطعيهاش عشان ما تنسيش اللي فات، بس خلّيها على فترات، يعني مثلًا كل جمعة مرّة يعني. وخلّيكِ بقى مركّزة أكتر في اللغة الألمانية مع ولادِك، وبرضه اتعلّميها حَبّة، حَبّة وحَاب وحاولي تتعلّميها زي ما أنتِ بتقولي كده كلمة في جُملة، ولو ينفع إن أنتِ تروحي ت تحضري مع ولادِك الدروس اللي هم بياخدوها، آآ يا لو لو المدرسة توافق إنّها تسمح لِك بحاجة زي كده كنوع إن من المساعدة لولادِك أو كده أو إن أنتِ تتابعي أكتر مع مُدرسي مُدرسين ولادِك بحيث إنّك تعرفي تمامًا كل حِصّة هم بياخدوا فيها إيه، ده هيكون مُساعد جدًا ليكِ، لإنّك هتمشي معاهم خطوة بخطوة. أو إن أنتِ تجيبي إبنِك مثلًا، أنت أخدت إيه النهاردة في الألمانية؟ كذا، كذا، طب يالّا ندرسها مع بعض ولو حاجة أنتِ مش فاهماها بقى، تروحي تتأكدي منها على الدروس اللي بتاخديها مثلًا على اليوتيوب أو من كُتب، و وتتعمّقي فيها أكتر بقى، يعني أنتِ كحد كبير تتعمّقي فيها أكتر. فإيه رأيِك في حاجة زي كده؟
إمم. إمم. إمم. إمم، إمم. والله لأ، فعلًا عندِك حق. يعني أنتِ خلّتيني حتى أفكّر، في إن أنا فعلًا أكملّهم عادي مع بعض وإن أنا ما أحسّش بالضغط من الموضوع، وإن أنا ممكن يعني أخلّي موضوع البرمجة على فترات، بحيث ما أنساش وفي نفس الوقت أكمِّل كل يوم حاجة بسيطة في ال في اللغة الألمانية. وكمان فكرة آآ، ما فكّرتش خالص في الموضوع ده، إن أنا أحاول أ يعني أنَمّي اللغة أكتر ب بولادِي، يعني أنا كنت عاملاها عشانهم، بس مش مش باحاول إن أنا آخدها منهم أوي، ممكن هم يكونوا بينطقوا أحسن، عشان هم في حد بي بيعلّمهم. ف فلأ، فعلًا، أنتِ عندِك حق، ممكن أستعين بالموضوع ده، واحاول أتكلّم المدرسة مثلًا أو ال
آه، فعلًا. و وعايزة أقول لِك بالنسبة للغة الألمانية أو أي لغة أي لغة عايزة تتعلّميها آآ، آآ أنتِ محتاجة إن أنتِ، آآ تكتبي اللي بتتعلّميه. وحتّى لغة البرمجة على فكرة، يعني لمّا بتيجي تتعلّمي مثلًا أوامر معيّنة، مش مُجرّد إنِّك تكتبيها على الكمبيوتر، لإن أنتِ بتكتبيها على الكمبيوتر أنتِ بتكتبيها بصوابعِك كده typing، لكن بقى لمّا تجيبي ورقة كده وتكتبي الأوامر في في ورقة وقلم، عُمرِك ما هتنسيها. فجَرّبي برضه مهارة الكتابة، مهارة الكتابة بت بت بتوَثّق في مُخِّك التّعلُّم وما تخلّيكيش تنسي، فلمّا تيجي تبني فوق الحاجة اللي أنت متعلّماها، بسهولة ممكن تعدّي بت خلاص تتحفظ وما تتنسيش تاني. فجرّبي الحتة دي، إيه رأيِِك؟
إمم. إمم. صحيح. والله عندِك حق. أنتِ الصراحة يعني ادّيتيني شوية أفكار كده، وحسّستيني الموضوع ممكن يبقى سهل و ومش صعب و وإن لأ في في حلول وفي الحاجات ممكن جدًا آآ، تبقى قابلة للتحقيق يعني. فبجد أنا مبسوطة أوي بالكلام معاكِ و وشكرا جدًا على النصايح الحلوة دي وأكيد هاجرّبها، وأنا متأكدة إنّها هتعمل نتيجة. فشكرًا جدًا بجد ليكِ على كل ال اللي قُلتيه ده.
العفو، أنا دايمًا في الخِدمة.